Oui, c'est heu, c'est mon commis. <chuckles> C'est mon mon commis d'amour. Heu c'est ça ouais ouais. Elle est heu, elle aime bien, heu, tout ce qui est, heu, épluchage, heu, coupage de légumes et heu et puis bah, moi ça m'aide vachement. Heu, franchement je sans elle, heu, je pense que je cuisinerais beaucoup moins, heu, parce
<laughs> Ce sont tes petites mains. <chuckles> Eh oui, mais tu dis qu'elle aime bien, heu, le coupage de légumes mais tu es sûr qu'elle aime bien ou c'est toi qui lui demande? <laughs>
Je pense que c'est un p c'est un peu des 2, elle me propose toujours de m'aider, heu, elle dit que ça la dérange pas. Voilà, donc peut-être que mais je pense que, heu, bon voilà, elle est aussi consciente du fait que bah, je passe, heu, cin facilement 5-6 heures dans la cuisine. Heu, si elle peut m'aider sur le coupage de légumes, heu, heu, tout le monde est content quoi. Parce que
OK. Bon bah, oui, OK. Oui. Et est-ce qu'elle te demande parfois un un plat particulier?
Heu, ça arrive, c'est assez rare mais heu, mais ça arrive et heu, je je je suis assez bon pour, heu, pour cerner, heu, pour cerner ce qu'elle aime en général. Ouais.
OK. Oui, ça s'appelle l'amour ça. <laughs>
C'est ça, voilà, exactement. Exactement, c'est ça.
OK, bah écoute, heu, merci d'avoir partagé, heu, tes bonnes recettes et ton dérapage aussi et j'espère que tu vas, heu, tu vas trouver la solution et que tu vas récupérer le la plate-côte.
<laughs> Ouais, merci à toi, j'espère vraiment trouver rapidement, heu, qu'est-ce qui y a cloché et heu, et comment y remédier.
Mmh mh. OK, à bientôt.